Ayan. Magandang gabi sa'yo. Kamusta ka?
Eto okey naman. Magandang gabi rin. Katatapos lang maghapunan, ayan. Kamusta naman ikaw kamusta naman yung araw mo? Bakasyon ngayon, ah.
Uy, ang sarap naman. Busog-lusog. Eto. Kaya nga, eh. Ay hindi pa kami bakasyon, eh, may pasok pa kami eh. Iba oo. Iba yung ano namin, eh
Mm. Ay hindi pa? Ah, yung yung mga ibang paaralan pala bakasyon na, mm.
Oo, kalendaryo namin iba, eh. <laughs> Naiiba, eh.
Mm. Hindi pa nababago pala kaya ganun, mm. Pero kayo face to face kayo, 'no?
Oo. Ay ganu Oo, face to face na kami ngayon kasi okey, okey na, eh.
Face to face classes. Mm, pero nung pandemic kasi parang online class kasi di ba, parang naging ganun, di ba? Mm, okey.
Ay oo. Siguro ano 'yan, 3 o 2 taon ko naranasan. Pero yung huli ko niyan ano, nag-hybrid kami. Ganun.
Mm. Oo, dalawa tagal din. Hmm, hybrid. Kumbaga, may araw na nasa eskwelahan kayo, may araw na online, ganyan, okey. Pero siguro dahil naes nasubukan mo, na-experience mo 'no, may gusto lang din akong tanungin ano, about diyan sa naging usapan natin. Ano ba yung magi ah, saloobin mo sa ano, sa online learning kumpara sa face to face classes? Malaki ba may pagkakaiba ba yung dalawa na na masasabi mong nagpabago dahil 'di ba nag-aaral ka ngayon?
Oo. Ayan, o Sige, sige. Hmm.

Ah. Kumbaga iyan 'yong mga pinakamalaking hamon na naranasan mo sa online learning, ano? Kumbaga 'yong, ah, kasi paulit-ulit din sa araw-araw. 'Yong laptop 'yong hawak mo, 'yong gano'n, 'di ba? Tapos, ah, wala kasing interaksyon sa mga kaklase, hindi ka man lang naki 'di ba kasi 'pag nasa eskwelahan ka, 'di ba parang nandiyan 'yong ano, eh, 'yong mga kaibigan mo, 'di ba? Iba pa rin 'yon, eh. Tas nasa eskwelahan kayo at 'yong 'yong 'tsaka isang i pinakaimportante do'n, may baon ka kasi 'pag face-to-face classes, di ba? <laughs> 'Pag nasa bahay ka lang, eh, ayan, eh, kung ano lang 'yong pagkain diyan sa bahay, "Sige, kumain ka na diyan, anak. Nagluto ako ng ganito, ganiyan." 'Di ba sasabihin lang sa'yo ng nanay mo. Mm, tas 'di ka pa makakagala. Ayan. Hmm, pero sa tingin mo ba
Oo. Mm. Oo, iba. Totoo. <laughs> Totoo, 'di ba? Mas masaya. Oo, hindi ka makagala. Totoo. Ang daming mga naging limitasyon. Oh, ano, sa ano?
Hmm, sa tingin mo ba 'yong sa tat dalawa o tatlong taon na online class mo, eh, ah, naging epektibo ba? O 'yong mas epektibo 'yong face-to-face classes talaga?
Para sa akin ano Para sa akin, meron naman akong natutunan kahit papaano sa online class. Pero alam mo 'yon, naranasan ko rin talaga kasi, eh, bigla alam mo 'yon, parang wala na akong gana talaga din makinig, eh. Minsan nag-fe-Facebook na lang din ako, nag-you-YouTube o 'di kaya nag nag-sho online shopping ako habang nagka-class o nag-di-discuss yung guro ko. Alam mo 'yong gano'n? Parang ang dami kasi talagang alam mo 'yong mga sagabal, eh. Nasa sa'yo na lang din talaga kung magpapadala ka o hindi. Mi lalo na kapag hindi ka nakabukas ng camera, eh. Ibang ka-classmate ko minsan nahuhuli nakahiga. Hindi talaga nakikinig, nakahiga. Oh, ta ya alam mo, 'di ba? Alam mo, nagbibigay na na 'yon ng hint.
Mm. Mm. Oo. Oo. Oh. Mm. Oo. Mm. Hmm, 'di ba? <laughs> Mm. Kanya-kanya ngang istyle dati, 'di ba? Parang nagw aano nga no'n, eh, kanya-kanyang istyle kung paano magpapakita sa teacher na hindi nahahalata na nakahiga pala, 'yong mga gano'n, eh, 'di ba? <laughs> Hmm.
Oo, noo lang ipapakita. Ayan danas na danas ko 'yan. May mga ganiyan, eh.
Mm. 'Yong iba nga nagla meron pa nga akong napanood dito naglalaro ng video game sa kompyuter habang nagle-lesson, ayan.
Ah, o 'Pag bukas ang mic, ayan. Mali ng pinindot. 'Di ba?
Mm, iyan. Hmm, pero ikaw ba, meron ka bang adjustment o 'yong 'di ba no'ng 'di ba nag-online classes nga 'di ba tayo nang ilang taon? Tapos no'ng bumalik na tayo sa face-to-face, parang nanibago ka ba uli o mas naging exciting sa'yo na, "Uy, pumapasok na uli ako sa eskwelahan." 'Yong gano'n, face-to-face na ulit?
Hmm. Hmm.